Ho bisogno di sfogarmi con qualcuno che mi capisca e, magari, mi dia anche dei consigli, perché mhmm, praticamente, non riesco a ritagliarmi uno spazio, un momento, ehm, di relax <exhales> a casa mia, e vengo in continuazione interrotta da tutto e da tutti, e e quindi si vanifica, no, questo il senso di di questo momento, che tra l'altro mi mi concedo così p raramente. <chuckles> Già sono a afflitta dai sensi di colpa, ehm, il tempo è così, mhmm, raro e e così poco, no, per per trovare ad avere un un momentino in cui, ehm, f finire di vedere una serie tv, leggere un libro, e niente, ne riescono sempre a vanificare la bellezza del momento, p per quanto sia breve.
Certo. <snorts> Mh-mh. <snorts> Certo.
Per cui, ti prego, dammi dammi una mano, come faccio a sopportare questa cosa? Perché poi, dopo, mhmm, do di matto, davvero. Già o faccio fatica a mantenere la concentrazione, e tro e e ritagliarmi un momento, uhm, presente, ieri sera stavo per l stavo leggendo un libro, per esempio, ho detto: "Adesso m metto lì, con calma, voglio veramente dedicarmi alla lettura". Ehm, niente, le le interruzioni, i mi disturbano, e e poi è difficile, capito, ehm, ri riprendere la concentrazione che che già che già è molto, ehm, labile.
Assolutamente. Mh-mh. Allora diciamo che, è sicuramente un una cosa frustrante il fatto di non riuscire a riposarsi, perché c'è sempre, magari, un pensiero, che ci riporta un po' alla realtà, uhm, e anche agli impegni, a tutto, uhm, visto che comunque, ehm, mi stai dicendo che è difficile anche prenderti un momento per te. Quindi, assolutamente, capisco la difficoltà, ehm, e comprendo anche come questo ti faccia sentire, visto che, ehm, mi hai detto che i momenti sono molto rari, e poi spesso vengono interrotti. Uhm, ti volevo chiedere, diciamo, qual è la causa, uhm, o la persona, uhm, che principalmente, magari, interrompe questi tuoi momenti? Quin diciamo, come si struttura, di solito, un tuo momento di relax che poi viene interrotto, ecco?
Sì, ehm, allora, di solito <chuckles> sono mio marito e mio figlio. Guarda, hanno una capacità di <chuckles> mah, guarda, magari non mi parlano tutto il giorno, siamo tutto il giorno insieme, ognuno per i fatti suoi, non c'è verso di, ehm, ricevere 2 parole, uno scambio, no, a volte sono anche io che ho bisogno di risposte da parte loro, no, non esistono. Poi mi metto io, mi fermo, ehm, metto io a guardare <scoffs> l'altra sera io volevo vedere una puntata di una di una serie tv, e niente. Sai cosa vuol dire? Che veramente hanno un radar, come dici tu, e immedia immediatamente arrivano.
Okay. <chuckles> Un radar quasi. <snorts> <snorts> Esatto. <chuckles> Allora, okay, ora <chuckles> ho sicuramente ho capito anche il motivo per cui è è più difficile, magari, concentrarsi su te stessa. Diciamo che già, ehm, magari, avendo un figlio che comunque ha bisogno di te, sicuramente, ehm diciamo che è è un tassello aggiunto anche alla mancanza di tempo e di spazio personale, quindi, mhmm, capisco. Ehm, ti posso dire, magari, se hai già affrontato questo discorso con loro o se magari quando arrivano a chiederti cose nel tuo momento di relax, così tanto ambito, ehm, hai m provato magari a cercare di delegare, ehm, le richieste, non so, al, ehm a tuo marito? Se hai provato magari, a ehm, reindirizzarlo a un altro momento? Ehm, e com'è andata in questo caso?
Allora, io, ehm, provo a far notare che, mhmm o magari ho appena smesso i lavorare, ho appena deciso di concedermi quei 10 minuti, se per favore fanno silenzio, mi lasciano stare. Però sai cosa vuol dire che sembra quasi che che lo facciano apposta? Poi in realtà non lo fanno apposta è è che mhmm, non lo so, probabilmente io non ho diritto <chuckles> a riposarmi. Ehm, comunque un'altra strategia quindi ho provato a dirglielo ma non serve a nulla, perché ci sono quei momenti in cui loro, ehm così, mhmm, sono vitali, energici e e no non c'è niente da fare. Ne nes no non vogliono sentir ragioni e spiegazioni. Ehm, per cui anche io a un certo punto la smetto, perché vedo che boh, siamo tutti insieme, forse è l'unico momento che che abbiamo a disposizione in cui riusciamo a comunicare, e basta, rinuncio. Altrimenti, cosa faccio, cambio stanza. Però, sai cosa vuol dire che mi seguono? Cioè, <chuckles> ma, cioè, non fanno altro che spostare il loro eh, non lo so, non s non s non so come fare. E oppure oppure il telefono. Beh, certo, questo è il classico intruso. Persone che non si fanno sentire da una vita, parenti, ehm, cose
<chuckles> Certo. <laughs> <inhales> Okay. <chuckles> Certo, dicia Eh, beh, certo. Che interrompono proprio quel tuo momento di di relax, okay. Ho diciamo che, ehm, sicuramente anche il telefono ed essere reperibile, tra virgolette, uhm, non aiuta perché, giustamente, l'altra persona, magari, non sta neanche vedendo cosa stai facendo. Magari come marito come tuo marito e tuo figlio, che, ehm, possono vederti, però giustamente dal telefono, diciamo, uno magari prova a contattarti e non sa in che momento della giornata tu sia. Quindi, diciamo che anche quella è un altro un'altra bella incombenza. E ti posso chiedere se magari, ehm, tu hai, uhm, dei giorni, degli orari, in cui ti rilassi più facilmente, o riesci a prenderti questi momenti, ehm, più in serenità? Ehm, o comunque, ehm, sono, ehm, veramente rari, come mi hai detto prima, quindi è difficile che tu riesca veramente, magari, a metterti a leggere, a guardare un film, una cosa del genere?
Eh, purtroppo sono rari! Ehm, è proprio questo il problema, che io, nel momento in cui ne ho la possibilità, vedo che non servo a nessuno, ehm, mi permetto di, magari, accendere la tv, mi metto in cucina buona, buona, <chuckles> e inizio a vedere l e e e però, ehm, siccome n non c'è una routine, ecco, forse è questo il problema.
Esatt Eh, esatto, infatti stavo proprio pensando a quello, che ora magan magari, avendo anche un quadro più chiaro, posso darti dei consigli. Ehm
Mh, fatta eccezione per, invece, il momento serale, in cui io pretendo silenzio i in generale in casa, no? Stiamo per andare a dormire, non vedo perché ci sia gente che salta sul letto, ehm, gente che usa il telefono col vivavoce, mi trovo amici in giro per casa, praticamente. Mhmm cioè, questa condivisione della della vita privata non anche, non mi piace. <chuckles> Soprattutto nel momento serale, in cui vorrei leggere un libro.
Okay. <chuckles> <chuckles> <inhales> Okay. Certo, diciamo che Esatto, diciamo che, vabbè, questo è già un buon punto di partenza, visto che, comunque, è una cosa su cui magari riesci ad importi, uhm e che quindi, magari, riesci anche, uhm, ad avere, mhmm, un risultato migliore, ecco, da come mi hai detto. Quindi, sicuramente, già riuscire a stabilire dei confini in un momento della giornata è un buon punto di inizio. Uhm, quindi, magari, io ti consiglio di provare ad adottare questa tecnica che tu riesci ad a già a a imporre, magari anche in altri momenti della giornata. Quindi non so, uhm, come hai detto prima anche stabilire una routine potrebbe essere utile, quindi non so, dire, ehm dopo, non so, il lavoro, uhm, per un'oretta io ho bisogno di stare bella tranquilla. Prima magari di, non so, dover preparare la cena, fare, disfare, ehm sicuramente avrai innumerevoli impegni. Ehm, quindi magari, prenderti un'oretta per te anche prima della cena, dopo il lavoro, ehm, sicuramente potrebbe essere una cosa, uhm, anche sana da da f da, diciamo, implementare, visto che comunque, ehm, ti c ti con n ti concederesti anche dei dei momenti proprio per, diciamo, scaricare la tensione e poi poterti anche concentrare, magari, sulla tua famiglia, durante il momento della cena. È una cosa che potrebbe aiutarti?
Sì, dovrei dovrei fare cosi, m è vero. Ehm, perché, mhmm, perché, effettivamente, mhmm, io pretendo, uhm, tranquillità, però nessuno lo sa che quello è il mio momento. Se invece scegliessi un momento preciso, dopo un po', magari la prima volta urlo, <giggles> la seconda volta anche, poi dopo un po' capiranno, no, che questo è il momento che la mamma ha bisogno, perché così poi è molto più simpatica e disponibile per loro dopo. <chuckles> Le bastano quei 10-20 minuti e poi dopo la la serata svolge con in serenità.
Certo. Certo. Assolutamente! Anche perché, come dicevo prima, magari prendendosi proprio un momento per se stessi, si cioè si può proprio, poi, ehm, effettivamente, ci si può concentrare anche sulle altre persone in modo più sereno, perché giustamente, se no, abbiamo un po' di tensione accumulata durante il giorno che poi in qualche modo potrebbe ricadere anche sulla famiglia, che ci sembra che non rispetti il nostro spazio, ecco. Quindi, già riuscire a stabilirlo è sicuramente, ehm, diciamo, costruttivo, ecco.
Mh. Quindi devo pianificare. Pianificare un momento di relax, condividerlo con tutti quanti, un po' come se fossimo in ufficio, no? Ehm, questa okay, benissimo.
Certo. Esatto. <chuckles> Beh, anche perché di solito è difficile, magari, riuscire ad ottenere un risultato sperando che gli altri ti capiscano, anche perché diciamo che, ehm, è sempre difficile in momenti di convivenza, in cui tutti hanno, comunque, orari diversi, ritmi diversi, interessi differenti, ehm, anche riuscire a, ehm, essere, diciamo, sincronizzati a riguardo. Quindi già, magari, dire: "Ehm, guardate, io in questa oretta vorrei riposarmi, se potete, non so, fare attività meno rumorose o se potete lasciarmi un attimo stare per quest'oretta, ve ne sarei grati". E poi sicuramente le altre persone rispetteranno anche questo tuo momento, perché gius tutti, comunque, hanno bisogno, ehm, di momenti di relax che sono sicura che tu concederai. Quindi, anche ricevere lo stesso trattamento sarebbe, ecco, cosa buona e giusta.
Esatto, infatti. No, ma l'errore è mio eh, che vengo che a volte pretendo, ehm, perché mi aspetto che gli altri, mhmm, <clicks tongue> capiscano. Però, in realtà, basta basta chiedere loro e provo provo a fare così, come mi hai detto tu, vediamo come va. E ti ringrazio molto di avermi ascoltata e, mhmm, sei stata molto disponibile e, mhmm, ti ringrazio.
Esatto. Figurati. Infatti, guarda, quando hai bisogno io sono qui, anche perché comprendo l'importanza di questo momento per te, ehm, che in qualche modo poi andrà anche a migliorare, diciamo, la convivenza. Quindi sono sicura che riuscirai, ehm, a pianificare questi tuoi momenti e a riuscire a farli anche rispettare, comunicandoli tranquillamente all'altra persona. Quindi alla prossima, se hai bisogno, io sono qui.